Ừm, ừm, rồi, mình hiểu rồi. Ờ, vậy là cũng chỉ có một mình là lo toan từ đầu đến cuối, đúng Không? Đó, ừ, vất vả ừm, bạn cũng rất là giỏi nha. À, thế thì, à, thông thường ấy, thì, ờ, bạn thường sẽ làm việc bao nhiêu giờ mỗi ngày này?
Đúng rồi, chính xác bạn. Ờ, cái quán của mình xây dựng á bạn thì là đó là một cái quán phở, và bởi vì cái quán phở á, cho nên là, ờ, mình muốn tối ưu hóa cái mặt bằng của cái quán mình á bạn. Tại vì mình là cái quán thuê chứ hông phải là cái mặt bằng là cái cái cái cái điền đất của mình, thành ra là cái mỗi tháng mình phải trả cái tiền mặt bằng cũng khá là cao, ừm, và để cái tối ưu hóa cái việc đó cho nên là mình mở quán phở này cả buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều luôn. Và bởi vì mở như thế, ưm, nhân viên của mình nó cũng làm việc theo ca á, ờ, tiền vận hành nó cũng cao nữa, xong rồi là gần như á nha, mọi thứ ở trong quán là mình đang làm quản lý chính, chứ hông mình hông có thuê một cái quản lý bên ngoài, để mình về mình mình làm cho cho mình. Là thành thử ra là lúc nào, ờ, từ sáng đến sớm là mình đã bắt đầu lên lên trên quán của mình rồi, và mãi cho đến lúc mà quán đóng cửa thì mình mới, gọi là, yên tâm để mình mình về á, đâu đó á nha, là cũng phải là mười mấy tiếng đồng hồ á, chứ hông phải là đi làm 8 tiếng như như những người lao động bình thường đâu bạn. Ừm.
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Chuẩn. Ừm, rồi mình hiểu rồi, thực sự là rất là, à, vất vả và bận rộn, đúng không? Và nó đã khiến cho bạn là đã cảm thấy kiệt sức rồi, thì, ờ, bạn đã thấy là bạn bản thân bạn đã có những cái dấu hiệu như thế nào rồi?
Đúng rồi luôn á. Trời ơi, cái đầu tiên mà rất là dễ nhận biết luôn đó là cái tình trạng mà mình bị thiếu ngủ, mình bị mất ngủ và ngủ không đủ giấc, nó luôn thường trực <chuckles> trong cái cái bản thân mình. Bạn biết là khi mà mỗi lần mà mình nằm xuống á bạn, ừm, <chuckles> cái đầu mình nó hông có được thoải mái á, thành thử ra lúc nào nó cũng quay vòng vòng, vòng vòng. Và mình nhớ tới mình việc gì mình chưa làm, việc gì mình đã làm rồi nhưng mà nó không thành công, nó thất bại, rồi là cái tài chính của tháng này bao nhiêu, ngày này bao nhiêu, rồi là suy nghĩ về những cái hướng đi mới của cái quán mình. Nói chung là rất là nhiều những cái vấn đề mà mình phải đau đau đầu và đắn đo, và phải suy nghĩ rất là nhiều á, thành thử ra là ngủ đâu có đủ, ngủ đâu có có có dễ dàng đâu bạn, cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Rồi là ngủ thì thường mình cũng ngủ rất là muộn, đâu đó là tầm 11:00-12:00, thậm chí là 1:00-2:00 sáng thì mình mới đi ngủ, nhưng mà mình cũng thức dậy sớm lắm. Ờ, nó dẫn đến là nguyên một ngày, đặc biệt là buổi sáng thì mình hông có ít có khi nào mà mình, ừm, có một cái năng lượng tốt thiệt là tốt để mà mình làm việc nó dù rằng là mình rất là muốn luôn, nhưng mà cũng phải gồng mình lên đó bạn, để mà vượt qua cái trong cái thời điểm này, mọi thứ để cho cho mọi việc nó nó êm xuôi á, nhưng mà bản thân mình mình rất là mệt rồi, thiệt sự rất là mệt với cái tình tình trạng bây giờ hiện tại của mình đang gặp phải á, ừm.
Đấy. Ờ, ờ, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm. Thì Ừm.